Ne, dort gibt’s puertorikanisches Essen, ja. Also so was so wie gerupftes Schwein, sehr, sehr lecker. Mhm. Und dann der puertorikanische Reis, der ist so gelb, und das sind so ich weiß nicht, ob das Kapern sind oder so irgendwas. Irgendwas Grünes ist da drinne, und es schmeckt einfach mega toll, ne? Also schon allein deswegen. Und dann haben die so ’n Getränk, das nennt sich Coq äh Coqui- Coqui- Co ja genau, Coqui, glaube ich. So was Ähn Ähnliches, das ist so was Ähnliches wie, ähm, Eierlikör, und, ähm, aber mehr auf Kokosnussbasis, so ne? Also da ist so Kondensmilch drinne, süße und Kokosnussmilch, und dann machen die ihr eigenes Ding noch mit rein. Also manchmal so Pistazien, ähm, so 'ne Brühe aus Pistazien kommt da rein. Keine Ahnung, Ich sage Brühe. Hört sich ja sehr lecker an, ähm. Ja, aber ist mega lecker. Und halt Alkohol kommt da noch rein. Kann, muss nicht. Aber die meisten machen da schon so 'n Schuss Rum rein. Sehr, sehr lecker. Mm, das ist auch so ’n typisches Weihnachtsgeschenk, was man von denen bekommt, so 'ne Flasche selbstgemachten Co Cito Coquito heißt das, nicht Coqui. Coqui ist ’n Frosch, ähm, Coquito ist ’n ist das Getränk. Mhm, ja.
Oh, schön. Ja. Aha. Coqui okay. Ja. Oh. <chuckles> Ah, okay. Ja. <giggles> Ja. Ja. Mensch, das klingt ja Aha, okay. Dann machen die das wahrscheinlich gleich in Massen und. Coquito, mhm. Muss ich mir merken. Vielleicht kann man das ja mal nachmachen. <giggles> Vielleicht gibt’s dafür ’n Rezept. Ja.
Genau, kann man. Ja, ja. Da gibt’s Rezepte. Ja, also sehr, sehr lecker. Wenn du mal was anderes möchtest wie 'n Eierlikör, mm, nur zu empfehlen, so mit so 'nem karibischen Flair. <giggles> Ja, mhm.
S super. Ja, ah, ich mag Kokos. Ja, muss ich mal schauen. Genau, ja, also es ist bei euch so multikulti sozusagen ringsherum.
Also, bei uns in der Nachbarschaft, also ich wohne in Florida, und da ist halt wie viel kubanisch und viel puertorikanisch. Also wo ich wohne, ist halt schon sehr viel, ähm, bunter, würde ich mal sagen, wie so das typische Amerikanische alles, ne? Also ja, finde ich schön. Immer schöne Musik und, ähm, immer lockere Stimmung bei uns in der Nachbarschaft Ja, aber, ähm, ja, also ich finde es auch schön, andere Kulturen kennenzulernen, ne, also
Ja, sehr schön. Ja, ja, definitiv. Klar. Jeder hat so seine Spezialitäten, ne?
Ja, und, ähm.

Hm, hm. Und wie ja, das ist sehr, sehr traurig, weil also, ich ich bin ja das komplette Gegenteil. Ich baue ja alles selber an <laughs> und hab meine Tiere und a Ja.
Ist traurig, ne? Mhm. Ah, schön, ich würde bei dir einkaufen. <laughs>
Ja, ja, richtig toll. Ja, sollte ich vielleicht nach Amerika kommen <laughs> und dann groß aufziehen.
Ja, also ich wurde auch schon oft gefragt, ob ich 'ne deutsche Bäckerei aufmachen kann. Nein, also Ja.
Oh, kannst du so gut backen? Oder
Ähm, ich sage jetzt mal nicht so gut, aber was ich backe, kommt immer gut an halt, ne? Also, mein so so mein Lieblingsdinn ding ist halt an Weihnachten Vanillekipferl. Die kommen immer sehr gut an, und da werde ich auch immer gefragt, noch mehr zu backen, obwohl ich schon 'n Haufen backe. Also, ich mache bestimmt 5, 6, äh, Rezepte nur für zum Hergeben. Und mein Mann, der isst die auch, also haufenweise.
Okay. Oh, ja. Oh. Ja. Ehrlich, kennen kennen die das nicht, die Vanillekipferl? Ach f krass.
M-m. Ä-ä. Ne. Ja, und ich werde auch immer gefragt nach den Monden, nach den Mond äh, keksen. <giggles>
<laughs> Nach den Mondkeksen, ach wie schön. Ja, ich gla ich glaube, ähm, so Käsekuchen, also Quarkkuchen, kennen die, glaube ich, auch nicht, ne? Die haben nur so Frischkäse, ne?
Genau, ja, ja, ja. Ne, weil wir haben keinen Quark. Das ist das Schlechte dran. Ja. Quark müsste man sich selber machen, aber ganz ehrlich, das ist mir dann zu viel Aufwand. Bei uns ist Käsekuchen meistens so mit Frischkäse, ne, und so Sachen. Mhm. Also, ähm
Mhm. Ich wollt fra Ja. O Ja, Cheesecake, ne, dann?
Ja, genau. Was auch nicht schlecht ist, nur ist der 'n bisschen fester. Also, der ist die Masse ist denser, ne? A Ist das 'n Wort in Deutsch? Dense?
Genau. Mhm. Mhm. Dense? Ne. <laughs> Ne. <laughs>
Ne, ei ei ei. Ich vermische schon die Wörter. Ähm, einfach dichter. Das ist denser, genau, dichter, genau. Also, die Masse ist viel dichter und fester al mit Frischkäse wie halt mit Quark. Und Quark ist eher 'n bisschen fluffig und luftig. Ja, aber leider- warum auch immer- haben wir keinen Quark. Das das Nächste dazu wär griechischer Joghurt. Also, wenn bei uns irgendwie 'n Rezept nach Quark frägt, ähm, nehme ich meistens griechischer Joghurt, und hoffe, dass es wird. <laughs>
Dichter, genau. Genau. Ja. <laughs> Griechischer Jo ja, das das würde Mhm. Ja. <laughs> Und würdest du sagen, ähm, dass Essen äh, dass dir das geholfen hat, irgendwie Freundschaften zu schließen?